Sintonia con le altre persone, quella l'apertu
Diventiamo dei robot alla fine. Cioè, se non hai emozione, non hai sintonia, non hai niente, diventiamo tutti uguali con lo stampino, quindi
Ehm, sì. Sì, io sicuramente va uhm, non ero una persona così estroversa quando ero piccolo, cioè per carità, però lo son mi sono aperto a poco a poco come tante persone, dico, che magari sono più timide, dico, e ci sta. Però facendo esperienza, poi alla fine, quello ti permette comunque di aprirti. Eh-eh
Mh-mh. Sì, sì, col tempo. Ma quando non sei estroverso ma lo sei in modo naturale, quindi è una cosa tua, non a colpa di social, colpa di altre cose, allora lì va bene, perché comunque è la tua persona. Però quando viene influenzato, lì non è più la tua persona, è più quello che hai hai fatto, quindi i social, i videogiochi, tutte queste cose qua.
Esat Cert Eh, sì, no, è un grosso un grosso problema, ecco, non, mhmm, non lo so. Ecco, io personalmente sarei un po' per farmi da parte, <chuckles> eliminarmi dai social, ehm, probabilmente vivrei meglio. È chiaro che, ci sarebbero tante cose che non che non saprei, eh, tante cose di cui mhmm, sarei un po' fuori dal mondo, però onestamen
Mh-mh. Sì. Ma sicuramente. No, conosco questo tipo questi ragazzi che ve volevan fare questo movimento, di ritornare a i telefonini, quelli con i bottoni, no, coi tasti. Sì, sì, sì, sì. Eh, quindi, forse vediamo come andrà a finire, forse si ritornerà di nuovo <chuckles> a usare queste cose.
Ah, sì? Ah, <chuckles> è inter interessan Ma guarda, io penso no, io penso semplicemente che a un certo punto, ad esempio, la generazione i nativi digitali, sicuramente a un certo punto, mhmm, si ribellerà, uhm, a un certo punto saranno stanchi di di di vivere all'interno dei social eccetera, eccetera, quindi secondo me, ci sarà un ritorno un po' Io, uhm
Mh-mh. Sicuro, si stanca. Come sempre, si ritorna sempre alla fine a quello che si era.
Il problema il problema più grosso secondo me, riguarda un po' la gente più anziana, che in realtà cioè io capisco i nativi digitali, ma non capisco la gente di 60 anni che vive sui social, ecco. Su con que ehm, quello proprio <chuckles> è ancora più grave per quanto mi rig eh, sì. Quindi, insom
Mh-mh. Sì. Sì, quello neanch'io lo capisco. <chuckles> E poi si lamentano, no, eh, sì, diciamo è è un tema molto da approfondire.
Eh ,sì, m parecchio, parecchio. Dai, speriamo bene. Va bene. Grazie, altrettanto. Una buona giornata. Sentiamo, ciao.
È stato un piacere. Buona giornata. Cia ciao.

Eh oggi chiaramente con con l'abuso anche del l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non si capisce veramente più niente, perché comunque, mhmm, immagini modificate, video, eccetera, eccetera, oggi si c si fa f sempre più fatica e, ehm, n per come avanzano co 'na certa tecnologia credo che tra tra 5, 6 mesi ci troveremo a parlare di cose incredibili. E quindi speriamo di no, eh. Ehm, speriamo di no, dai. No, mhmm, sicuramente, mhmm sì. No, no, dimmi, dimmi.
Mh-mh, esatto. Mh-mh. Sì, <chuckles> esatto. Probabile. <chuckles> Però anche se vai a pensare scusami, quando parli con qualcuno al telefono, così
Mh-mh.
scrivendo no, diciamo, e non c'hai le vere emozioni, cioè, tu non capisci l'altra persona cosa ti sta volendo dire. Cioè, tu puoi interpretare quello che tu vuoi trami dai messaggi, ma non quello che effettivamente ti sta dicendo. Quindi lì è per me anche quello è la superficialità, perché non riesci a comprendere il sentimento con cui uno ti sta dicendo una determinata cosa.
Sì. Eh sì. Eh, sì. Ma guarda, ehm, a me è successo circa 4, 5 mesi fa di di di di interrompere una relazione insomma tramite tramite messaggi, ehm, su WhatsApp. Ecco, questa cosa, cioè, ehm, insomma, per quanto mi riguarda è molto grave, nel senso che comunque, mhmm, non cercare il confronto, cioè, dopo la relazione, eccetera eccetera, insomma, mhmm, per quanto mi riguarda è da vigliacchi, poi, in generale. Poi
Mh-mh. Ah, eh. No, no, sì, perché Di persona. Anche perché potrebbe cambiar la situazio cioè, forse adesso tu sei arrabbiato, no, hai la decisione di voler lasciare, facciamo così, e quindi inizi subito a digitare e tu tramite i messaggi poi vai a concludere effettivamente la relazione. Di persona può succedere un po' di tutto, no? Che ci siano degli sguardi, cioè, che ci sia qualcos'altro che, dice: "No, stiam facendo una cavolata". Quindi, mh ...va anche a influenzare poi, lì, quello che va a succedere.
Sì. Sì. Eh sì. Cer Mh-mh, mh. È un è un discorso proprio di di di di di non provare il confronto, cioè di essere vigliacchi nel nel non non è n nel non voler cercare appunto il confronto. Ehm, io per quanto mi riguarda, vabbè, poi ho capito un po' la natura della persona, diciamo ho lasciato perdere perché appunto una persona che decide di fare una cosa del genere insomma, mhmm, per quanto mi riguarda è grave, cioè, nel senso non ehm, quindi, mhmm, però mi ha fatto molto ragionare questo, no, sul fatto che comunque oggi si prendono tante decisioni attraverso un messaggio, attraverso, ecco ehm, e in generale non lo so, comunque i social creano comunque aspettative.
Anche, sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> No, sì. Esatto. Mh-mh, sì. Esatto. Mh-mh. Ma diciamo che hanno cambiato anche molto il linguaggio. Cioè, ora si parla molto con abbreviazioni o con termini inglesi, cioè, vai a vanno anche a perdere un po' il la lingua italiana.
Grandi aspettative. Sì. Sì.